Harikasın, harikasın. Bu bunu, eee, bu görüntüleri geliştirdi mi peki? Daha, böyle, hani, çözünürlüğünü arttırdın mı yoksa orijinal görüntüsü mü vardı sadece?
İlk kez gördüler, biliyor musun? Evet. Bence orijinal değil. Şimdi şöyle bir ayrıntı var burada, ben Lyon'da yaşıyorum ve Lyon, sinemanın mucidi Lumiere kardeşlerin şehri.
Evet. Evet, teşekkür ederim bu bilgiyi verdiğin için.
O yüzden Evet, o yüzden bu şehirde, eee, fark ettim ki ben, o kadar çok film stüdyosu var ki, eski filmleri yenileyen.
Hı hı. Süper.
Evet, emm, böyle 3 Hıh, söyle lütfen.
Peki peki bir şey sormak istiyorum Sen şimdi bu, ııı, hediyeyi hazırladın. Yani dedin dedin ki hem kocama hem de kayınvalideme hem de, eee, kocamın ailesine, eee, böyle bir sürpriz planladım. Bunu hazırladım, gittim, eee, konuştum, videoları verdim, kasetleri, iii, çözünürlüğünü artırdım. Yeni teknolojilerle, yapay zekâlarla onu bugünkiymiş gibi yaptım ve karşı taraf bunu gördüğünde ne hissetti duygusal olarak? Iıı, a yani, yani ben de tam ola yani onu sormaya çalışıyordum, üzüntüye girmemek adına böyle üzücü bir konuşma olmasın diye de.
Aynen. Evet. Hı hı. Aynen. Hı hı. Ağladılar. Hepsi. Evet. Emm, yo, bu şey ama mutluluk gözyaşlarıydı. Hani öyle söyleyebiliriz bunu. Eee, ben bunu niye bu kadar yıl sonra yaptım, onu söylemek isterim. Eee, çünkü eşimin 50. yaş doğum günüydü.
Gerçekten mi ya? Lütfen. A! Bir de 49 yıl sı önceki çekim. Bence ı çok ince çok sü güzel bir hediye çok gerçekten düşünceli bir hediye. Seni tebrik ediyorum buradan.
Evet, 1 yaşındaki. Evet, evet. Emm, ve daha da ilginç bir şey söylemek istiyorum. Bu kasetler 49 yıldır